Te quiero comentar que últimamente me he sentido, eh, pues está un tanto frustrado, pero sobre todo
Ujú.
enojado conmigo mismo porque trato de tener un orden en mis actividades diarias. Eh, la verdad es que tengo una vida bastante tranquila en cuanto a la cuestión del trabajo, porque trabajo desde casa y solamente, eh, como para ir al sitio de trabajo, voy solamente un día, ¿si?, entonces, eh, ese día de trabajo es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues durante toda la semana voy preparando el trabajo que voy a hacer, son algunas presentaciones, citas con algunos clientes y todo la verdad que fluye bastante bien, con algunos imprevistos o cosas que va uno resolviendo sobre la marcha, pero el problema es
Mm. Ujú. Ujú.
que comienza el lunes y yo ya tengo un plan de trabajo porque incluso quisiera, eh, pues emprender en algunos proyectos, en algunos trabajos de carácter remoto y pues ya empiezo, ¿no?, nos nos paramos temprano, mi esposa se va a trabajar, eh, se va a las 8, yo me quedo en casa, eh, hago algunas cuestiones, eh, personales de meditación, de oración, y ya: "Digo bueno, 9:30 ya voy a comenzar" y de repente suena el teléfono y me distraen con un conflicto que sucedió en en otro lugar donde no es mi área de trabajo, ¿no?, y me piden ayuda y pues la verdad que me da mucha pena no poderle decir a esa persona que no lo puedo atender porque tengo que empezar mi investigación para el nuevo proyecto que voy a hacer. Entonces, esa es una interrupción, ¿no?
Ujú. Okey. Ujú. <chuckles> Sí. Sí.
Otra interrupción es que, por ejemplo, eh, mi esposa me pida que vaya a comprar ciertas cosas que se necesitan en la casa, ¿no?, entonces digo: "Híjole," ya, eh, tuve la llamada y entonces después ahora tengo que salir cuando ni siquiera he abierto el el el diccionario o el comentario de donde yo iba a sacar la información para tener y y eso me está afectando mucho, o sea, me está me quita tiempo de lo que considero que es eficiencia para lo que estoy haciendo y yo te quisiera pedir que me ayudaras para saber cómo lo puedo evitar.
Ujú. Mm. Claro. Ujú. Sí, entiendo, no, y es normal, sobre todo, por ejemplo, sí alguien te pide ayuda, pues que pues tú, eh eh, por afán, ¿no?, de bueno ser buena gente, también de tratar de, pues explicarle a los otros, eh, pues te das ese tiempo que no tienes, ¿no?, muchas veces, eh, pues para resolver ese tipo de cosas. Eh, pero cuéntame un poco, quizás, em, bueno, por lo que mencionas, ¿no?, tienes pues planificadas las cosas que debes hacer, eh, pero, ¿cuánto tiempo crees que podría llevarte? O sea, ¿crees que te sobraría tiempo, quizás para otras cosas sí no tuvieras esas estas interrupciones?
Pues sí, sí, porque además, de hecho, alguna vez alguien me dijo: "Bueno, si no te fueras a jugar", porque juego pádel, "si no te fueras a jugar 2 horas, <chuckles> tal vez, tendrías más tiempo y podrías hacer cosas". Pero bueno, procuro ir, eh, máximo 3 veces por semana, o sea, mínimo 2 o a veces 1, Y sí, ciertamente son 2 horas que juego, más media hora de traslado y media hora de regreso, estamos hablando de 3 horas que que que dispongo, pero también considero que eso es importante para mi cuerpo, para mi estado mental. Es muy importante que yo me mueva, que me ejercite, que mi corazón tenga esos
Ah. Ujú. Claro.
eh, pues movimientos que tengo a través del ejercicio, y y bueno, de hecho, regreso de jugar y y continúo trabajando, pero
Sí. Ujú.
no, no, no, no puedo yo, eh, organizarme porque de repente, eh, me salen cosas que como te digo, e es que no sé, en San Luis se rompió una manguera y no sabemos cómo cambiarla, y usted tiene los <chuckles> los diagramas, y a ver si nos puede ayudar. Pues, imagínate decirles que no, o sea, sería, pues, algo muy malo de mi parte. Entonces, esa es la respuesta.
<chuckles> Sí. Ya veo. Sí, bueno, mira, en primer lugar, creo que es bueno también que, pues, tú te des tu tiempo para hacer cosas que te gustan, ¿no?, en este caso, el pádel, que es bueno, eh, incluso como un tiempo de esparcimiento que que puedes tener luego de, pues, el trabajo y todo, ¿no?, entonces, qui eso, quizás, no considerarlo, pues, como tiempo perdido, o sea, la verdad es que, por más que otras personas te digan: "No, eh, ocupas mucho tiempo ahí que podrías hacer otras cosas", y es como, bueno, pero, pues, es algo que te gusta hacer, que te hace bien, que, pues, al fin de cuentas disfrutas, ¿no? Entonces, ahí está bien que, pues, sí te des ese tiempo. Al contrario, eh, incluso, pues, estaría bien que, pues, pudieras quizás, si quie si a ti te gusta tanto, pues, poderle dedicar otro día más a la semana, ¿no?, eh, pero, pues, ya para otras cosas y es para el trabajo, pues sí, por ejemplo, si sientes que incluso rompe como que el horario laboral, eh, no sé si, por ejemplo, ese tipo de cosas que mencionas que te preguntan o eso pues a veces son fuera, ¿no?, de del horario que tienes establecido para hacer tú tus cosas, ¿no?
Claro. Claro, claro. Definitivamente son, eh, cosas que que van saliendo. Por ejemplo, mi mi horario deberían de ser 6 horas de trabajo y, eh, pues como saben que estoy en casa, pues se toman la libertad de marcarme a las 9 o 10 de la noche para para hacerme esas preguntas. Y eso es lo que lo que no sé ha no sé cómo evitarlo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Sí. Entiendo. Sí, no. Pues mira, en ese sentido, eh, también es momento de que tú pudieses dar es poner esos límites con ellos. Porque pues al fin y al cabo, ellos van a saber que. Ellos saben actualmente, ¿no?, que sí ellos te marcan, si ellos te escriben, tú vas a estar ahí, aunque no quisieras, pero pues vas a estarlo, ¿no? Entonces, muchas veces, pues es importante, pues hacer respetar su tiempo libre, y pues tú también, tien tendrías que, pues marcar esos límites. O sea, quizás no diario. O por ejemplo, si ves que es algo muy extremo, pues sí, dar el tiempo, pero ya por ejemplo, para cosas, pues más simples, ¿no?, como de, oye, ¿dónde está tal papel?, ¿no? y es como bueno, eso es algo que tú podrías resolver por tu cuenta, ¿no? Entonces, sí tratar como de manejar un poco esa parte. Eh, algo que podría recomendarte en general, pues sí es, eh, hablar con ellos de forma general, y como, ah, pues sí, decirles justo esto, ¿no? Miren, cuando sea algo importante, eh, pues sí, eh, voy a responder, pero traten de solucionar cosas simples por ustedes mismos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tratar de silenciar notificaciones, o tratar quizás de, pues de dejar un poco el celular, eh, en ciertos momentos, ya que estás, bueno, que ya acabó tu horario laboral, ¿no?, em, y porque, ¿qué tal si por ejemplo, imagínate que al vas al cine y te escriben, y es como, o sea, vas a salirte a la mitad de la película, por estar respondiendo un mensaje que, pues realmente no es algo de vida o muerte, no? No es algo súper urgente. Te digo, sí fuese algo im súper importante, que no puedes dejar pasar, pues sí. Pero de otra forma pues, sí sería bueno que pudieras, te digo, tú tener tus límites de silenciar el celular, eh, quitar notificaciones, eh, y pues sí, tratar de no hacerle caso a mensajes, ni nada de eso, una vez acabado tu horario laboral, eh, pero no sé, ¿qué qué tan difícil crees que podría serte, pues desapegarte, justo de esas, de esas notificaciones o mensajes?
Claro. Ujú. Sí. Ujú, claro. Claro. Pues mira, ahora que lo dices, no, no creo que sea muy difícil, porque sí yo tuviera, eh, que tener el celular para alguien importante, pues, ese sería esa persona sería mi esposa. Entonces, podría yo como que programar mi celular a que solamente las llamadas o los mensajes de mi esposa me pudieran entrar al celular, y todas las demás mandarlas a buzón. Entonces, yo me esmero mucho en que todo mi trabajo esté al 100% que no tenga urgencias, que, eh, que que sepamos todos sí se nos rompe una manguera como la de San Luis, sabemos dónde tener dónde encontrarla, quién la va a cambiar, cómo la va a cambiar. Entonces, creo que me he convertido como en esa fuente de de resolver al al a la hora que ellos quieran. Entonces, sí, creo que ahorita que lo comentabas, la verdad, sí me, eh, me, pues, me abrió los ojos y sobre todo ese ejemplo del cine, claro, o sea, es o sea, voy a hacer de cuenta que acabando mis 6 horas laborales, pues, todo el día estoy en el cine, ¿no?, <chuckles> o sea que que va a ser como que, pues, espérame, o sea, y digo, y sin mentir, pero, pues, sencillamente, pues, estoy ocupado y ahorita ya no estoy para eso. Entonces
Ujú. Ujú. Sí. Sí. <laughs> Ujú. Sí. <chuckles>
pues yo espero que no me vaya a traer problemas eso, con los directores, y con mis supervisores, pero pues sí, sí, lo voy a hacer, y voy a tratar de de establecer esos acuerdos de comunicación con ellos, así como que utilicen herramientas de gestión, sobre todo para que no me estén interrumpiendo, ¿no?
Sí, no, ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Sí, igual, por ejemplo, puede ser algo, eh, gradual, o sea, no de de un día para otro dejar de responder, pero, por ejemplo, ¿no?, de 3 llamadas que te hagan en la semana, ¿no?, no responder solo una, quizás, ¿no?, para que, pues, también vean que, pues no, vas a estar siempre a la a a la disposición de ellos, ¿no?, porque es como, son horas que en primer lugar, no te van a pagar, son también, pues, cosas que, pues, se supone que pues otras personas también se tendrían que saber resolver. Digo, obviamente, si es algo muy urgente, pues sí, eh, quizás, ¿no?, o sea, sí ves tus mensajes tal, eh, por ejemplo, algo que podrías hacer también en ese caso, por ejemplo, es desactivar si es por WhatsApp desactivar las las leídas, ¿no?, para que, pues, no vean que los viste, y así tú decidas también, si es algo que es importante de resolver de momento, y que no para que tú también tengas como que una jerarquía, ¿no?, como de ese tipo de cosas, sí, voy a responderlas, eh, ahí sí, voy a meter manos, sí, voy a tratar de ayudar, eh, pero hay otras cosas que sí voy a decir: "Eso no es tan importante como para que yo tenga que sacrificar mi tiempo por resolvérselo", ¿no? Entonces, digo no hacerlo así de golpe <chuckles> y también decir: "Cero llamadas", ¿no?, pero, o sea, tú también, quizás, eh, pues, ponerte a ti en una balanza, ¿no?, como de bueno: "¿Esto es realmente importante? ¿Vale que gaste tiempo que puedo estar con mi familia, eh, haciendo, pues, mm, alguno de mis hobbies y todo eso?", eh, o sea, "¿Realmente vale la pena responderlo?", y así pues, tú también te das cuenta, eh, que pues, hay cosas que pues, sí puedes dejar pasar y otras que no, eh, te digo, ya es cosa también de cómo lo sientas tú, y pues sí, para que también no sientas que puedas meterte en problemas con algún jefe, ¿no?
Claro, claro. Claro. Pues la verdad que ahorita que que lo vas comentando siento así como que se me abre, <chuckles> como que se abre el cielo y y y y baja luz, y y sí, por sobre todo tener la paz y la tranquilidad de irlo haciendo paulatinamente. No lo había pensado, fíjate. O sea, creo que pensar así como ingeniero es así de muy radical, y de es y no es, pero sí, me parece que sí lo voy a ir empezando a hacer de forma paulatina, eh, con las notificaciones, tal y como me lo dices, para que no todo sea urgente, y la verdad que me han servido mucho estos consejos. Te lo agradezco mucho. Llegó en un momento en que me estaba costando mucho trabajo poder poner límites, y ahora pues, estoy seguro que lo voy a poder evitar. Muchísimas gracias.
<laughs> <chuckles> <chuckles> No, de verdad te deseo mucha suerte con eso, y pues, <chuckles> de verdad, espero que te haya ayudado un poco lo que hablamos. Cuídate. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias.